Так и есть. Это некая зависимость всё-таки. Э, с шоколадом, а, в принципе, хороший пример был. Действительно, так оно и происходит: чем больше ешь, тем больше хочется. Потому что сахар, а, хорошо так влияет на различные, ам, отделы мозга, которые отвечают за радость, за удовольствие. И, конечно, а, организм хитренький, он хочет почаще испытывать эти приятные ощущения, и таким образом вырабатывается зависимость. И очень здорово, что ты уже признаешь это. И хорошая новость в том, что, в принципе, это всё реально исправить, изменить. Действительно, можно посоветовать тебе тогда какие-то, ам, м, какие-то советы, м, которые могли бы помочь испытывать больше радости, а, в вещах, которые у тебя уже есть. Ну, например, а, можно попробовать практиковать вообще внимательность к повседневному. То есть, скорее всего, у тебя, а, в жизни есть очень много вещей, которыми ты пользуешься и воспринимаешь это как должное. Ну что, они давно есть, это нормально. Чего радоваться, собственно говоря? Но на самом деле это всё равно когда-то было тобой приобретено, когда-то оно доставляло удовольствие, и оно значительно, возможно, облегчает твою жизнь или, а, как-то преображает тебя. То есть можно каждый раз, а, м, используя какую-то вещь, просто давать себе, а, напоминание о том, а: что это за вещь, какая с ней связана история, откуда вообще, а, всё это началось, э, с какими, а, эмоциями это всё, м, у тебя было связано. Ну, то есть, а, таким образом как-то пересмотреть, а, на какие-то обычные базовые вещи свой взгляд. М, вот как думаешь, у тебя бы получилось это?
Да. О да. Мгм. Хм. Всё так. Да. Абсолютно. Мгм. М. Ты знаешь, я сейчас подумала, что, наверно, такой подход, он особенно хорошо будет у меня работать, э, для вещей, которые я в поездках, э, покупала. Потому что это я тоже очень люблю куда-нибудь поехать, э, отдыхать и вот оттуда тоже навезти каких-то одежды, каких-то украшений, каких-то, э, сувениров. Вот что-то дарю, что-то оставляю. И, э, потом они становятся фоном, и я э, м, нязибе не замечаю эти вещи, как вот большинство вещей, которые я купила. Но вот ты правильно подметила, что если напоминать себе, да То есть вот стоит у меня какая-то статуэтка дома, я могу г посмотреть на неё и вот, получается, как в машине времени вернуться вот к тому моменту, когда и главное, где я это купила. То есть вот вспомнить это путешествие, и что там было хорошего и интересного.
Так.